Слушай, знаешь, я вот, ну, как-то в последнее время, а, как-то немножко с анализирую свое состояние и смотрю на себя и понимаю, что у меня как-то, м, может быть, потому что как-то так жизнь очень сильно поменялась или, может быть, вообще просто какие-то много изменений или стресс. Ну, вообще, не знаю, наверно, всё сразу происходит. И я начала замечать, что я прям очень часто как-то сильно переживаю, там, я не знаю, наверное, это можно назвать, там, тревожусь. Ну, вот какие-то такие чувства испытываю и понимаю, что, ну, прям как-то они мне, ну, в какой-то степени мешают, да, потому что я, может быть, иногда вместо того, чтобы о чем-то там, что-то делать, я думаю об этом и переживаю. Вот. И как-то там тревожусь и тревожусь, там, о будущем, о работе, а, наверное, как-то обо всем на свете, да. Вот, может быть, у тебя есть какие-то там мысли или какие-то советы, вот как может попробовать из этого состояния выйти и как-то или снизить его, там, уровень, вот что-то подобное?
Понимаю. Да, конечно, знаешь, эта ситуация непростая, когда приходится жить, вот, испытывая постоянную тревогу, это может быть неприятно. А, поэтому тебя можно понять. И я, конечно, постараюсь помочь тебе выйти из этого состояния, из этой ситуации, вот. И, знаешь, хочу тебя спросить: скажи, а, вот, всё-таки, когда от чаще всего ты чувствуешь тревогу, когда что-то конкретное происходит, да, или вообще всегда?
Ну, н нет. Ни не вообще всегда, а, наверно, так. Когда нужно какое-то вот решение. Относительно, там к ну, ни не супер, конечно, важно. Ну, просто какое-то решение, которое мне кажется там немножко важным принять. Я начинаю переживать, да. Вместо того, чтобы думать о том, как к какой вариант выбрать. И бывает там иногда, наверно. Когда я тоже начинаю думать вот о чём-то. Там о будущем или там по работе, когда возникают какие-то ситуации. Я начинаю прям чувствовать, что я переживаю по этому поводу.
Да, поняла. Но я вижу, что тебя, да, больше всего тревожат, а, мысли о будущем, да. И это нормально, но это может мешать вот действительно жизни в настоящем моменте, да. Если мысли уходят куда-то вперёд, э, или там в прошлое. М, но тут на самом деле еще будущее не случилось, да. Поэтому как-то грустно терять время в настоящем на то, чтобы переживать да. И, э, хочу у тебя ещё спросить и скажи, пробовала ли ты раньше что-нибудь делать с этой тревогой или нет?
М. Да вот же ж, да, мгм. Что я пробовала делать? Ну, я, наверно, пробовала, как это правильно назвать, как-то её, типа, рационализировать, да, пробовать как-то эти мысли, вот которые в голове крутятся, там, как-то разложить на какое-то такое, ну там вот, практическое решение: да, что там вот я переживаю вот из-за этого, вот может произойти вот это, а я сделаю вот это. Вот, наверно, что-то такое, я не знаю, можно ли это назвать техникой, но это вот, ну как бы, иногда помогает, а иногда я понимаю, что я опять продолжаю. То есть я вроде бы приняла какое-то решение, да, вроде бы, как бы кажется нормально, не так страшно, и я всё равно продолжаю об этом думать и переживать. Так.
Да. Да, поняла. А, знаешь, задам тебе ещё 1 уточняющий вопрос. Вот скажи, какая сфера тебя сейчас в будущем больше всего тревожит? Вот ты говорила: "Работа", да, ну и вообще жизнь в будущем в целом. Но вот больше всего насчёт чего ты переживаешь?
Слушай, ну, я, наверно, переживаю из-за того, что у меня какая-то есть вот эта неопределенность этого будущего, да, то есть вот раньше было всё понятно, а щас мы, а, переехали в одну страну, а, думаем, что, может быть, переедем в другой город внутри этой страны. Или вообще переедем в другую страну. И вот эта вот какая-то неопределенность, она вместо того, чтобы как-то, ну, вроде бы, как бы радовать и вдохновлять, да, что-то новое, она вызывает как раз скорее беспокойство.
Понимаю. Да. Но, знаешь, должна тебе тут сказать, что даже люди, которые думают, что у них всё уже налажено и предопределено, да, они не правы, потому что жизнь у всех непредсказуема на самом деле, да. И вот тут, конечно, важно внутренне принять это, да, что некоторые вещи, да, что-то зависит от нас, а многое от нас не зависит, да. И кажется, м, что сейчас мир такой, да, что многое меняется там и так далее, но на самом деле это было всегда. Да, всегда были там какие-то катаклизмы, а, какие-то события, да? Они, да, может быть, происходили там в разных точках Земли, но, м, это было, да, во все времена.
Ну да. <chuckles> М. Наверно, со мной, знаешь, столько не происходило, <chuckles> и я поэтому как-то воспринимаю это для себя как новое. Ну да, ты права, я п понимаю, о чём ты говоришь.
Да. Ну, слушай, знаешь, вот ты говорила, что, да, вы поменяли уже страну, да, и, может быть, ещё раз поменяете, да. А, и это, да, воспринимается как стресс. Но согласись, что вы же будете менять страну, чтобы улучшить жизнь к лучшему, да, скорее всего? Конечно, это будет, да, непредсказуемо с одной стороны, а как оно пойдет, да, но это такое в целом позитивное изменение, да. Вы же не меняете не будете менять страну, чтобы кто чтоб всё хуже пошло, понятное дело. То есть, э, мне тут кажется важно, да, см посмотреть на это не с тревогой, да, принять эти перемены как часть улучшений, да, но видеть в этом, а, действительно улучшения. Вот скажи, у тебя получается смотреть на это вот с какой-то с такой позитивной стороны?
Ну да, хотелось бы, мгм. Мгм. Мгм. Слушай, ну, м наверно, иногда получается, вот когда там, например, мы с мужем разговариваем, то мне это, скорее, получается действительно либо выводить в какой-то такой конкретный план, да, вот делаем это, это и это, да, а вот потом вот это, либо, да, в какое-то такое, ну там какие-то приятные мечтания: вот там мы сможем вот сделать вот это, да, но что-то такое. Наверное, да. А вот когда я всё-таки, а, сама свои мысли думаю, а, здесь, кои конечно, тяжелее. Хотя вот мы щас с тобой разговариваем, и я понимаю, что, может быть, всё-таки как-то пробовать, э, и себя, вот, п пере переключать, вот на какие-то подобные Если мы с мужем можем об этом так разговаривать, может быть, попробовать себя переключать тоже на какие-то такие варианты, это может помочь.
Ну, знаешь, тут на самом деле важно замечать, да, какие-то и негативные стороны, и позитивные тоже. То есть если это даже смена страны, да, вместо того, чтобы тревожиться, можно сесть, вообще, и написать на бумаге: что тревожит, да, какие есть опасения. А, но в то же время и записать всё хорошее, что из этого выйдет, да. Такие прям о очевидные плюсы и результаты, которого у о, которые будут у этого, да. Вот. Возможно, вот так у тебя получится как-то реалистично взглянуть на картину, просто, да. Увидеть, на самом деле, что тебя тревожит, вот. И в то же время понять, как бы, сколько хорошего в этом есть, и, может быть, это поможет тебе успокоиться, как думаешь?
М. Я слышала, да, про такие техники, вот где нужно не просто в голове это, да, раскладывать, а именно писать. И я ни ни разу не пробовала сама, а, но слышала, что они, ну, как бы помогают в ра в разных ситуациях и, наверное, ты права, может быть, мне действительно стоит что-то подобное попробовать, да, там записать вот эти плюсы и минусы. Ну, там даже если там плюсов там будет меньше, чем минусов, всегда можно с минусами, наверно, что-то прям так поделать. Наверно, да, стоит что-то подобное начать пробовать, но чтоб как-то всё-таки свое состояние привести в больший порядок.
Да. Да, знаешь, возможно, у тебя есть какие-то страхи и тревоги на тему того, там, как будет в этой стране, да, и, м, ты не видишь возможности проверить это, да, но, может быть, а, возможно вступить в какие-то чаты этой страны, спросить у людей, которые там живут, а на самом ли деле это происходит, да? И, может быть, окажется, что вот эти страхи и тревоги- они необоснованные, да, то есть пытайся понять, насколько вообще реален этот страх, потому что, возможно, это только предположения, да, а не существуют на самом деле, вот что думаешь?
Мгм, мгм. Слушай, ну, не, ну, ты на самом деле права, конечно же, часть из этих страхов, они такие очень сильно абстрактные, да, там далеки от реальности, да, а часть- можно совершенно спокойно с ними что-то делать. Ну, как бы То есть, да, это там возможно, но на это можно сделать вот это и вот это. Да, там если вы там какие-то документы не с 1 раза сделаете, можно там подать еще какую-то и сделать это. Да, я это, ну, как это, в голове понимаю, но не понимаю. Но, да, слушай, на самом деле идея с, э, чатами, она хорошая, потому что, когда мы сюда приехали, мы тоже очень активно обращались, э, к чатам и к помощи там людей, которые через это прошли. И это действительно, ну, все очень отзывчивые, и все прям помогают, раскладывают по полочкам. Поэтому, да, на на надо сделать то же самое и, ну, надо будет, когда мы это сделаем, а, это сделать и с новой страной. И, ну, я уверена, и ты права, что, ну, об этом напомнила, что это действительно должно помочь. Мгм.
Да. Конечно. Супер. Да, знаешь, потому что могут быть опасения, например, про про школу, да. А что будет там, если мой ребенок выучит там в этой школе 5 языков, а, там, а выйдет из нее с с там плохими знаниями, например? А можно уже заранее спросить, да, у других людей, как бы, какой у них был опыт, какие результаты, да, и это как-то, может быть, тебе поможет. Вот, а вообще, есть, а, еще та такой способ, а, можешь выписать свои тревоги, какие-то страхи и написать прямо на бумаге: а вообще, что самое ужасное может случиться, если вот эта твоя, а, тревога, она реализуется, да? И часто бывает, что вот что-то страшное, что произойдет, да, в твоей картине мира, оно, может быть, вовсе и не страшное, или это что-то такое страшное, с чем можно работать, да, когда из этого можно выйти, то есть это не конец света, и все живы, и всё не так уж и плохо. Вот попробуй также такой метод, и, возможно, он тебе поможет вообще выдохнуть, расслабиться насчет этих страхов, и ты больше не будешь тревожиться на эту тему. Вот как тебе такая мысль?
М. М. М, мгм. Слушай, ну да, на самом деле звучит очень как-то так практично, а, действительно, потому что когда начинаешь вот в этом всём копаться, а, ну, как бы ничего такого драматичного и и в реальности не происходит. Это так. Вот. Просто всё в голове как-то, ну, накр накручиваешь. Вот и поэтому, наверно, да, если прям подумать про самое про самое страшное, и окажется, что это не страшно, и потом себе об этом, ну, как бы с периодичностью напоминать, наверно, действительно как-то должно быть получше. Слушай, на самом деле спасибо те большое за разговор. Я прямо Мне кажется, что вот мы поговорили, и мне как-то немножко даже прям полегче стало. И есть вот эти вот все способы, о которых ты рассказала, которые, мне кажется, точно должны помочь. Поэтому, да, большое тебе спасибо, ты прям мне по помогла.
Вот, супер. Да, тебе большое спасибо, что поделилась, и надеюсь, вот те способы, которые я предложила, тебе помогут.